Ya şöyle, d eee, böyle, hem etkilendiğim hem düşündüğüm, eee, karakterleri söyleyebilirim. Yani, eee, mesela Joker karakteri aslında, eee, çok önemli bir karakterdi. Çünkü, böyle, eee, delilikle dahilik arasında ince bir çizgideydi onun karakteri ve, eee, gerçekten, eee, arka tarafta, eee, düşündürüyordu. Böyle bir, eee, derinlere gidebiliyordun ya da, işte, eee, The Lord of The Rings'teki Gandalf karakterini hatırlıyorum. Mesela o kadar bilgelik, merhamet, işte, gerektiğinde ama savaşçı ruhuyla öne çıkıyordu. Mesela bu karakterleri yaratmak da ayrı bir şey ama, eee, arkası çok düşünülmüş bir şey. Eee, 2 taraf da, evet, oyuncunun çok büyük önemi var ama o karakteri yaratmaya çalışan kişi de Evet, gerçekten çok vizyoner diye düşünüyorum.
A! Evet, çok etkileyici. Evet. Evet, kesinlikle. Evet, doğru. "Altyapısı yüksek" diyorsun. Hı hı. Zaman harcanmış. I hı, anladım yani, aslında böyle üzerine düşünülmüş ve ince detaylarıyla, eee, hazırlanmış, daha, böyle, tok duran, daha kendini bilen karakterler sende iz bırakıyor. Eee, daha böyle bilge, eee, güven ve, emm, nasıl diyeyim, güven ve düşmana korku salan karakterler diyebiliriz aslına bakarsan. Hı hı.
Hı hı. Evet. Yani, şu an onlar geldi aklıma ama yani bir dönem için mesela bunlar çok daha öne çıkıyordu. Yani, iii, Batman karakteri, Superman karakteri bir dönem için mesela, emm, eee, süper kahraman kavramını öne çıkarıyordu. Çünkü belki de, e, dünya üzerinde buna ihtiyaç vardı ki insanlar hâlen, eee, yeni bir serisi çıktığında izlemek istiyor. Bu işin, tabii, vizyon kısmı, eee, ama herkesin hayatında da varsa unutamadığı karakterler bu da onları şanslı kılıyor tabii.
Evet, evet. Evet, evet bir taraftan da Hı hı. Evet, aslında bahsettiğin karakter Joker. Eee, hikâyeye bakarsak hikâyenin kötü karakteri ama filmlerde yapılan o karakterin derinlemesine incelemeleri ve belki de, hani, o yönetmenin, senaristin, eee, o karakteri tanımana daha çok izin vererek onu sevmeni, eee, belki içselleştirmeni, belki anlamanı sağlıyor, eee, filmde kötü karakter olarak gelişse de. Aslında bu da sinemanın senin üzerindeki gücünü, eee, gösteriyor. Peki, mesela, eee, bu unutulmazlığı oluşturan unsurlar arasında, eee, yani, böyle, arka plan hikâyesinin senin için önemli olduğundan bahsettin, o dilin, bilgeliğin, konuşma tarzının, eee, önemli olduğundan ya da küçük hareketlerin, jestlerin, eee, önemli olduğundan bahsettin. Eee, bunlar görsel karakterler aslında, hani, çizgi romanlardan ya da kitaplardan roma hani, uyarlanmış olsa da, böyle, sadece bir kitap karakteri var mı çok sevdiğin?
Hı hı. Hı hı, hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.